Esatto. E so che questa cosa invece è molto, mhmm, ehm, presente in altre persone perché per esempio mia sorella maggiore era tutta una lamentela, cioè non vedeva mai il lato positivo, c <chuckles> Ehm, invece per esempio mia madre e mia sorella piccola erano più affini al mio modo. Infatti noi condividevamo tutto il tempo possibile, no. E ti dicevo prima che, ehm, il fatto di essere cresciuta in un posto così, tra virgolette, "isolato" per l'85% del tempo dell'anno, mi ha portato a riscoprire un posto dove io potevo arrivare senza dover mette prendere dei mezzi, perché appunto fino a che non avevo la patente, che, ehm, a mhmm, uno era praticamente, l il terrazzo panoramico della casa dei miei genitori, dove non andava nessun altro se non io e la nostra cagnolina. <chuckles>
Mh-mh. <chuckles> Okay. Certo. Mh-mh. Bello. Mh-mh. O Wow! E come mai secondo te non ci andava nessuno? Non non lo sapevano o banalmente non non ci pensavano? Okay.
Pigrizia. Pigrizia, <chuckles> perché c'erano tante scale da fare, perché la casa è molto grande quindi c'erano quasi 3 piani. <chuckles> Invece per me era quel momento in cui io potevo controllare, mhmm, il mio respiro, come sincronizzarlo con la natura, una cosa strana, lo so, può sembrare un po' <chuckles> mistica.
Mh-mh. Ah, okay. <chuckles> Okay. Ehm Mh-mh. No, certo, ehm, ti sentivi connessa con la natura in quel frangente lì, immagino.
Ecco, esatto, hai espresso correttamente quello che volevo dire io, ma non riesco mai a dirlo perché, ehm, se è v è vero che io sono ho scoperto di essere un po' metereopatica quindi, ehm, questo non gioca a mio favore perché quando erano le giornate uggiose, piov piove, nebbia non l'ho mai vista perché capirai di fronte al mare cosa vuoi vedere di nebbia, no. Però, mhmm, mi ha sempre dato quella come devo dire, quella chiave di lettura diversa anche del mio umore.
Mh-mh. Mh-mh. Beh, certo. Mh-mh. Certo.
E quindi quel posto è per me i è fondamentale. Ancora oggi, quando torno a casa dei miei genitori corro subito in terrazza, corro meno perché le scale adesso le noto tutte. <laughs>
Mh-mh. Ti ha aiutata tanto. Mh-mh. <chuckles> Capisci forse un pochino la pigrizia degli altri. Ma senti
Eh, il fatto di essere tabagista non aiuta, eh. <chuckles> Che lo ammetto. <chuckles>
Anche quello giustamente. Senti volevo chiederti: da questa terrazza che cosa si vede? Cioè se potessi descriverla.
Mh.